जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह आपने समझाया। तो जैसे, कहीं न कहीं आपको, जैसे आप कहीं न कहीं जैसे क्वालिटी को चूज़ करते हैं कपड़े में, या क्वांटिटी को? जैसे जो ज़्यादा मतलब महँगा भी ना हो, मतलब महँगा होए, पर क वो कम कपड़े ले पाएँ या फिर सस्ते हैं, पर ज़्यादा कपड़े ले पाएँ? अगर आप इसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें।
हुँ। जी, ज़रूर। देखिए, ये आपने बढ़िया बताया और पूछा। तो मैं क्वांटिटी को चूज़ करती हूँ। मुझे अ, नहीं, नहीं, सॉरी, मैं क्वालिटी को चूज़ करती हूँ, क्वांटिटी को नहीं चूज़ करती। हाँ, तो क्वालिटी जो है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही मायने रखती है। उसी से, देखिए, प अगर अच्छे क्वालिटी की टी-शर्ट खरीद रहे हो, तो वो आपके महँगे कपड़ों से भी ज़्यादा, मुझे लगता है कि अच्छी लगेगी आप पे, और देखिए, वो आरामदायक भी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल टी-शर्ट अगर आप खरीद रहे हो, तो उसमें भी जैसे अ, अनकम्फर्टेबल होगा या फिर चुभन-सी होगी। मुझे चुभन होने लगती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी यही है कि मैं अगर कोई भी टी-शर्ट खरीद लूँ, और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे चुभन होती है। तो मैं सबसे पहले, देखिए, क्वालिटी पे जाती हूँ। और कभी-कभी, देखिए, कम पैसों में भी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, तो मैं वहाँ भी हाथ मार लेती हूँ। तो जहाँ भी मुझे मिलता है कि मैं अ, शॉपिंग कर लूँ, वहाँ पे जाती हूँ। पर हाँ, मुझे अ, ये मंज़ूर है कि पैसे ज़्यादा लग जाएँ, पर हाँ, कपड़े अच्छे होने चाहिए। ऐसे कपड़ों में कोई मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती।
जी, शुक्रिया। हे, वाह! वाह! <chuckles> अच्छा, क्वालिटी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है। अनकम्फर्टेबल, बिल्कुल। ओह! अच्छा, अच्छा।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 जी। कपड़े अच्छे आने चाहिए, बिल्कुल।